Nossa, eu tô um pouco desanimado de ir pra academia, sabe.
Hum.
E is tipo é engraçado porque eu sempre treinei sozinho e quando eu tô muito focado eu até prefiro.
Aham.
Mas tem uma questão, eu treino em um ginásio que ele, hã, é um pouco melhor do que os de rede.
Qual? Aha ah, é mais selecto.
Isso, assim, ele ainda ele ainda tem um custo bom, sabe, ele não é caro, tudo mais. Eh, mas eu prefiro, assim, um lugar que por exemplo, não tenha um hype muito alto.
Uhum. É que você não tem que ficar ali esperando muito tempo pra poder usar uma máquina, né.
Uhum. Porém, tem um outro ginásio que eu treinei por 1 ano e esse ele tem no país inteiro. Eh isso, é uma rede gigantesca, os ginásios realmente eles têm uma decoração muito legal, sabe, eh, chega, assim, até a dar gosto de entrar. Só que eu não gostava porque, assim, eu falava, eu brincava, eu dizia que parecia uma casa noturna.
Uhum. É uma rede? Uhum. <chuckles>
Não só pela aparência física do lugar, mas também pelo comportamento de muitos dos, dos frequentadores, então eu me eu
Hã. Pessoal ia ali pra conversar e não para.
É, a galera ia a ali muito pra ficar tirando foto, ficar se filmando, sabe, ficar trocando olhares, assim, e eu não gosto dessa vibe, eu gosto mesmo de uma vibe de treino. Porém, isso f foi há quase 3 anos atrás e nesse meio tempo, como é natural muitos brasileiros, né, vieram pra cá, que eu tô em Portugal, e a galera sempre vai pra esses pra esse ginásio, e todo mundo fica perguntando pra mim: "Ah, você treina onde?", eu falo: "Olha, eu treino no ginásio tal". E daí eles geralmente as pessoas fazem uma cara de desânimo e falam assim: "Ah, eu tô no tal". Por quê? Porque eu sei que, se eu tre se eu treinasse nesse ginásio, às vezes eu faço amizades, falam assim: "Ah, vamos treinar junto, vamo marcar de treinar?". E é legal, porque é uma forma de você fazer amizade, né.
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim.
Uhum, e aí você acredita que eu tô pensando em mudar para o ginásio que eu não gosto só pra eh
Ter ter companheiros?
Isso, só pra ter só pra ter companheiros de <clicks tongue> de treino.
Então, eh, você quer um conselho ou você quer só desabafar? <laughs>
Eu quero um conselho, eu queria eu gostaria de um conselho.
Sim, eh, pelo que pouco que você me falou, eh, você não gosta desse estilo festa que tem esse a essa academia, né, esse ginásio. Que é todo mundo ali fazendo foto, conversando, você é uma pessoa mais que gosta de ir treinar mesmo, né. Tá pra isso, né. Então, se você voltar, se você ir nesse cole nesse nessa academia
Uhum. Uhum. Não, não gosto. Uhum. Isso, uhum.
eh, eu buscaria uma pessoa que fosse como tu. Buscar um parceiro aí que gosta de treino como tu.
Uhum.
Não é, porque se não vai acabar o que vai acabar acontecendo, você vai voltar para o outro. Porque você não vai aguentar ir, né.
É. Então, e assim, ao me mas ao mesmo tempo em que, eh, eu tô insatisfeito
Uhum.
quer dizer, tô pensando em voltar pra esse ginásio. Porque o ginásio que eu treino também tá me trazendo insatisfação, no sentido de que ele é o contrário desse, num, excesso. Por exemplo, sabe aquela luz de, eh, de clínica? Aquela luz branca? Esse ginásio tem essa luz branca. Ele é todo branco. E assim, antes eu não via problema, porque, por exemplo, os aparelhos de perna, eles ficavam para a parede.
Branca. Uhum. <gasps> Uhum.
E agora eles mudaram, né. Recentemente eles fizeram uma mudança. Abriram mais espaço no ginásio. A intenção foi boa. Só que os aparelhos estão muito expostos. Então, você fica ali fazendo aquelas aqueles exercícios que são reveladores, no meio da academia.
Uhum. Uhum. Onde tá todo mundo olhando.
Uhum. Então, a
E você se sente desconfortável.
eu me sinto desconfortável, hã, tanto de fazer quanto de passar perto de quem tá fazendo. Eu passo olhando para o teto.
Uhum.
Né. E até esse outro está esse outro ginásio, eles explicaram que é mais escuro justamente por causa disso. Pra isso, para as pessoas não se sentirem acuadas nesse sentido.
É, tenha mais privacidade, né. Mas você falou que já encontrou algumas pessoas que vão nesse, né, e você já conversou com elas. Busca então, um um grupo, eh, que tenha essa afinidade contigo, você fala: "Olha, qual o treino? O que você acha desse treino?". Começa a falar de treinos, não é, ver como a pessoa reage, né. Porque senão você vai acabar tendo desmotivação, se você for pra lá e ficar na vibe de tá conversando só e não treinando. Então a a escolha desse parceiro vai ser fundamental para o teu desenvolvimento nesse novo ginásio.
Isso. Uhum. É, então uhum. Uhum. É então, por exemplo, eu já fiz colegas, né, não posso chamar de amigos ainda, mas eu já fiz colegas muito legais que treinam, né, nessa rede de ginásio grande e falaram assim: "Ah, vamo ver de treinar junto e tal", sabe, e é e são pessoas assim que mandam ver mesmo.
Uhum. Uhum. Você pode na nesse ginásio perguntar se eles têm dias soltos, comprar um um dia solto ou um dia de prova.
Que uhum. Hum interessante, o que eu tava pensando em fazer, não sei, queria saber a sua opinião, é de
Hum.
eu se é que é complicado isso, na verdade, eu a tô falando aqui, mas é uma ideia ruim, que é ter 2 inscrições.
<chuckles> Não contar tar eu tô aqui. Ah, ao mesmo tempo?
Ter 2 inscrições, uhum, uma no meu ginásio de sempre
Uhum.
e outra no nesse aí, porque esse aí o ruim desse aí é que ele é de ele é ele tem fidelidade e é quase impossível de cancelar.
Ah, não! Pro pergunta isso, se tem o dia de prova, começando por, aí, que acho que todos os os ginásios, ele tem 1 dia de prova, né, então, você vai, vai com esses teus colegas e prova.
Uhum. Sim. Uhum.
Antes de você, hum hum te matricular no nesse ginásio, prova, faz um dia de prova.
Vou, vou fazer, então. Hum.
Com os teus colegas, pra ver se você realmente se encaixa, porque você vem de um perfil mais conservador
Uhum.
né, falando, eh, da outra academia
Do sentido da a forma de treino, e tal, etc.
Uhum, você realmente o que você preci o que você está buscando é um parceiro de treino, não um colega pra bater papo, um colega pra pra ir, ali, passar né?
É, eu acho é, eu acho que é muito mais por exemplo, é muito mais divertido quando a gente vai vai treinar com outra pessoa, até por exemplo a uhum, a
Estimulante, né, porque a outra pessoa te coloca à prova, ali, vamos, o
E isso é e e eu sinto que eu canso menos, aí, eu percebo que é um cansaço mental que eu tô tendo, sabe?
Hum, é, você 1° que mudou a disposição das máquinas na academia, 2° a luz.
Uhum. É, então, ou seja, o ginásio já não é não é mais o mesmo.
É, você se sente ali exposto, né. No você não está à vontade, outra solução seria, né, colocar um escrever nesse ginásio que você é s o que você tá sentindo, que você não está conforme, né, com a disposição das máquinas e ver o que eles falam.
Aham. É, outra coisa também que, hã, eu acho que tá me trazendo dificuldade é que eu até achei que eles iam fazer isso, que era
Hum.
colocar os espelhos da sala, que era uma sala de aulas, que virou parte do de musculação. E eu não sei onde eles foram parar com aqueles espelhos, porque os espelhos desse ginásio não vão até o chão. E eu acho que é importante, pra quando a gente tá fazendo exercícios de perna, tipo agachamento, se ver, que às vezes a gente vai errar um movimento de joelho, alguma coisa, por não tá se vendo, sabe.
Uhum. Uhum. Sim, exatamente. Ah, vai o quê? É só até a cintura?
Va isso, mais ou menos só até a cintura.
É, estranho, né. Isso no no no ginásio bom, esse, o mais caro?
N Isso no no no meu ginásio atual.
É, tá tudo acontecendo pra você sair daí mesmo, né, <chuckles> o universo tá conspirando pra você ir lá provar o outro.
Uhum. É, então, se fosse hã, e o pior é que o outro, eu já treinei também. E eu lembro que um dos motivos d é que eu acho que eu tô percebendo que eu sou muito chato. É, um dos motivos de eu ter saído eu sou um pouco exigente, um dos motivos de eu ter saído é que os aparelhos de perna, eles ficam uma uma parte num andar, uma parte no outro. Então assim
Hum. Uhum. <chuckles> Você é exigente. Hum, o está dividido em 2 salas os aparelhos de perna, é isso? Então, você tá com um exercício, daí você tem que abastecer
você Isso, isso. Então aí você tem que aí você desce aí você desce, o aparelho tá ocupado, aí no que você sobe, o outro tá ocupado também, né, e uhum.
Nossa, isso é realmente não faz sentido, né, não faz sentido nenhum.
Pois é. Nenhum.
Pessoal, ou acho que você vai ter que com montar uma academia pra você. <chuckles>
Ai, meu sonho. <chuckles>
Delícia, né. Não, voltando pra pra história, eh, faz o teste, vai lá, pergunta: "Ó, eu eu tô querendo provar a academia de vocês, eu já treinei aqui, porém, eu estou em outra academia, mas eu quero voltar aqui e eu não, es tenho segurança ainda, então, eu queria saber se eu posso comprar 1 semana antes de fazer a matrícula ou provar, né, 1 dia de teste". Vai, explica pra eles, sempre tem as pessoas ali, n elas Tá, mas elas podem te ajudar.
Uhum. Sim. Uhum. Hum. É, eu acho que eu vou dar uma olhada, porque, assim, depois de um tempo eu desanimo mesmo da academia, mas agora o fato de eu conhecer tanta gente que frequenta esse outro, eh, meio que tá me me animando. Porque, por exemplo, e eles têm fit dance que eu poderia, às vezes, pegar um dia e fazer fit dance com os meus amigos, embora seja em outra unidade.
Hã. Era o que eu ia te falar. Você falou que também tem várias pela cidade, você pode ir mudando também, já que s assim, você não cansa só de ir em uma.
Uhum. Uhum, sim, sim. E essa sim, eu realmente já tô bem meio que "por aqui" dela.
É?
É.
Ah, é
Meus instrutores favoritos saíram também. <chuckles> Eu não sei o que que acontece, que os instrutores mais legais sempre saem de lá.
Ó, olha Não, tá. É é claro que você tem que fazer.
Fica fica a turminha do mal. <chuckles>
É claro que você vai ter que ir ali e provar.
E caçar outro canto pra eu treinar.
Mas é, não e não deixa a tua ainda. Faz 1, mês de prova ou 1, semana de prova. Se você se adaptar, você já sabe o que tem que fazer. Não fica com as 2, não, porque você vai economizar um dinheiro aí também, né.
Uhum. É, aí também só Jesus na causa, né, pagar 2 academias.
Hã. Não, vai lá, fala com eles que eu tenho certeza que pelo menos 1 dia de prova você tem o direito.
Uhum.
Né.
É, não, eu vou dar uma conversada. Vou pensar também. Eu vou trocar meus looks, que eu acho que isso também vai fazer diferença, e vou então tentar uma academia nova. Valeu, obrigado por me ouvir, viu. Gostei muito dos conselhos.
<chuckles> Ah, com certeza. Ai, eu adorei te ajudar. Até mais.
Até. <chuckles>